Eh, y el señor le decía: "No, no, no", que era muy poquito, que y le mostraba el billete grande. Le mostraba un billete de $50, y así, exigiéndole. Y como que, un poco con la presión, le sacó el billete de $50, y el señor le tocó darle su billete de $50, pues, por un hilo de color.
Ujú. Sí. Mm, guau.
Y yo estaba como en la misma situación, pero yo le decía que yo no tenía dinero, que yo no tenía efectivo. Em, él intentó como presionarme y al final como que se dio cuenta que yo no le iba a dar dinero, y me dejó ir. Pero, obviamente, pues, molesto y enojado, y ahí me di cuenta que era como su manera, o es la manera de estafar.
Pues claro, totalmente, totalmente. Guau, me has abierto los ojos. <chuckles>
Entonces Sí, y justamente muchas veces, em, como la gente sabía, que yo vivía allá, eh, y estaban de paseo, o o que yo vivía allá en París y me decían, ay, mira, voy a ir a a París, ¿qué consejos, me das? Yo les decía siempre, o sea, mi primera advertencia son las estafas. Que hay que tener mucho cuidado con las estafas porque están por todos lados y son tan, como sutiles, que la gente se da cuenta que fue estafado, 20 minutos, media hora, 1 hora después.
Sí, y s sobre todo en zonas turísticas. En zonas turísticas, sobre todo, pues se da se da mucho esto, porque es es lo que dicen, uno llega a ese lugar, no conoce. Por ejemplo, no no conoces eso, el valor del dinero en ese lugar. Eh, quizás tú le aceptas que te hagan la manilla, pero bueno, tú crees que con $5 dólares está bien pagado y ellos como que que tratan de sacar el máximo provecho. Y, realmente, claro que te están timando, no es una cosa que que que cueste tanto. Y pero sí, creo que se da un poco
Totalmente. Además, que es ilegal el es ilegal el el el darte o sea, ¿sí me entiendes? Él te está imponiendo algo. Te está imponiendo el el la manilla porque, justamente, tú subes y de una vez te agarran, y te agarran la mano y te amarran el hilito, y ya de ahí no pudiste hacer nada.
Claro.